Ah, bueno, no, yo entreno en gimnasio. Es una clase especial que da este entrenador, que es como te dije, fortaleza y fuerza, ¿no? La clase se divide en 2. Entonces, si yo voy al gimnasio to eh, 3 veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes. Ahora, en en la referente a la experiencia con las pesas, yo me considero como de intermedia para avanzada, porque he logrado subir el nivel de del peso como tal, ¿no? Antes hacía, al principio, por supuesto, era, digamos, el peso de mi mismo cuerpo, ¿no? El peso corporal que llaman. Empecé con pesas, luego de 5 libras, pasé a las 10 libras, eh, pasé después a las 20 libras y ahorita estoy en las 25, y ya siento que que las 25 me... sí, pero que como que de pronto le le puedo dar a las 30 pero es que no me atrevo, la verdad, <chuckles> sí, no lo he tratado, la verdad es que no lo he tratado, pero sí, como te digo, por el progreso, digamos que que que se ha tenido en en la fortaleza, yo pienso que soy ya de intermedia para avanzado. Por por mi contextura, pues no no puedo esperar a levantar, qué sé yo, 70 libras, 60 libras ni mucho menos, pero de pronto hasta los 30 libras o hasta las 35 hasta, mm, de pronto sería capaz, pero pero por por eso del del codo que me pasó estuve como, ay, no sé. <chuckles>
Okey. Okey. Okey. Okey. <chuckles> Claro. Ajá. Claro. <chuckles> Claro, es entendible este este temor a a tal vez el levantar un poquitito más. Oye, y en cuestión de objetivos
Sí. Ujú.
¿qué objetivos, eh, tienes, eh, o crees que son como los importantes? Y más o menos, ¿como cuánto tiempo, pues tienes disponible para entrenar?
Ujú. Bueno, fíjate, yo entreno, como te mencioné, 3 días a la semana y es como 1 hora, hora y 20, hora y media máximo lo que entreno. Y en realidad el objetivo mío es es como tener fortaleza, ¿no? E-es es más salud que estética, básicamente. Eh, lo hago por salud. Quiero llegar a, a mi edad ya, digamos, la la adultez para para la vejez, por llamarlo de alguna manera. Eh, quiero tener fuerza, quiero quiero poderme mover bien, ¿no? Porque tú sabes que a medida que pasan los años, los músculos se se desaparecen. Entonces, el músculo es el que el que hay que como que educar. No, mi objetivo no es volverme ni musculosa, ni mucho menos, ni nada de eso. E-e-es salud y y poder tener un un movimiento todo el tiempo, ¿no? Que no no sentir esa inmovilidad que a veces las personas mayores, ¿no? Eh, sufren por falta de ejercicio.
Ajá. Okey. Claro. Claro.